Ah, okay. Ah, das jetzt, äh, zu also, du sagst, zu diesem VPN gibt es dann auch noch, ähm, quasi Apps, äh, sind, äh ist jetzt im positiven Sinne, ne? Hei Ah, okay okay.
Genau. Richtig, genau. Also, und und das sollte auch wirklich jeder installieren, weil genau das sind Informationen, die du eigentlich von dir nicht preisgeben willst, wenn du, ähm, einen fairen Marktvorteil ha oder einen fairen Marktvorteil haben möchtest.
Mhm. Hm. Ähm, ist das meinst du jetzt einen eine Apps in Form von Browser oder ist äh, tatsächlich, äh, so in Form von, ähm, Apps, in Form von nicht VPN, aber so 'n Sicherheitstool oder wie wie meinst du das?
M m genau, also, für fürs iPhone und für Android Handys gibt es Apps im im Google Play Store und im App Store und für 'n Browser findest du, ähm, Add-ons tatsächlich, die genau das Gleiche machen.
Mhm. Add-ons, oh, okay, okay. Ja, dann habe ich das da so richtig verstanden. Okay, kannst du, äh, 'n Beispiel aus, äh, deinem Alltag erzählen, wo dich einen Datenschutz aus Sicherheitslücke überrascht hat und was du daraus gelernt hast?
Genau. Ja.
Hattest du ja schon. <laughs> Vielleicht noch mal eins.
Ähm, ja, äh, also, Sicherheits genau, Sicherheitslücke, äh, superspannendes Thema, könnten wir 'ne Stunde drüber quatschen. Ähm, mein Sohn ist irgendwann mal auf mich zugekommen, der sich auch sehr, sehr, sehr mit diesem Thema beschäftigt. Und, ähm, da war es so, dass er mir mitgetei Ne, ne. Nein nein, nur Neugierde, nur Neugierde. Und da war es so, dass er hergegangen ist und geguckt hat ähm, es gibt, äh, Webseiten, wo man sieht, ob deine dein dein Passwort, das du regelmäßig nutzt in Verbindung mit deiner, ähm, E-Mail-Adresse, ob das schon mal irgendwo öffentlich aufgetaucht ist. Und tatsächlich tatsächlich, also, er hat wirklich meine E-Mail-Adresse und mein Passwort gefunden in verschiedensten Datenbanken und d
Okay. Mhm. Hm. Auch beruflich, w wie der Vater? Nicht, <chuckles> okay. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Okay. Tatsäch okay. Mhm. Ah, okay. Ah, in Das ist ja mal interessant.
Genau. Ähm, diese Seite heißt you you have been pawned, ähm, dot com und, ähm, dort kannst du deine E-Mail-Adresse eingeben und dann guckt diese Seite erst mal, ob in irgend 'ner in irgend 'nem Datenleck deine E-Mail-Adresse aufgetaucht wurde äh, aufgetaucht ist. Und wenn die da aufgetaucht ist, kannst du quasi gucken, und welches Passwort gehört dazu? Und dann siehst du, ist das dein Passwort oder nicht? Und das war meins.
Okay. Mhm. M mhm. Mhm, ah. Okay. Mhm.